Allora ti volevo chiedere, ehm, per quanto riguarda il sentire se stessi, ehm, in momenti sia di felicità, ma anche di, uhm, di stress, ehm, e proprio in collegamento a questo ti volevo domandare: quali segnali ti manda il tuo corpo quando senti che sei stressata?
Eh penso vari, ehm, poi se li interpreto nel modo giusto, perché poi ci sono vari modi di interpretare, ehm, però alcune cose ho notato che avvengono solo nei momenti di forte stress, di forte caos, quindi magari sessione d'esami oppure un momento intenso, ehm, al lavoro o anche magari stress dovuto a, ehm, famiglia, amici, quindi, mhmm, alc ho notato, ehm, qualche denominatore comune per quanto riguarda alcune cose che il mio corpo fa e pre esempio una cosa tanto evidente è la difficoltà nell'addormentarmi. Ehm, più sono stressata e più ci metto ad addormentarmi, anche se magari mi alzo alle 5 di mattina e senza riposare il pomeriggio vado a dormire magari verso mezzanotte, quindi, uhm, un bel po' di ore, io comunque per 1 ora, 2 starò, ehm, nel letto con gli occhi che son chiusi, però non riuscirò la mia mente considera essere sveglia, quindi, la cosa più evidente e anche più debilitante.
Okay. Mh-mh. Certo. Okay. Certo. Okay. Mh-mh. Mhmm, certo. Okay. E hai hai mai provato, non so, dei rimedi, ad esempio, prenderti, non so, della camomilla, delle gocce di melatonina, che comunque sia è è erba, diciamo, naturale. Hai mai provato a a, mhmm, diciamo, mhmm, <smacks lips> a sopperire questa mancanza di sonno?

Ci sono varie tecniche e ho utilizzato alcune di queste. Ad esempio il rumore bianco non mi ci trovo bene perché mi mette inquietudine, non so per quale motivo, ma mi mi fa esatto, sì, no, ci sono persone conosco proprio persone che dormono come dei bambini con il rumore bianco e se lo mettono proprio le notti in cui non riescono a dormire. Io non riesco, anche perché poi in questo momento io sto, mhmm, a c io vio va vivo da sola, diciamo, sono da sola a casa e quindi il fatto che io stia da sola, ehm, più questo rumore bianco che mi mette inquietudine, non so, non è una una bella esatto.
Okay, vabbè molto soggettivo. Mh-mh. Okay è una combo una combo horror che è meglio evitare.
Esatto, esatto, e non mi aiuta per niente. Devo dire che in questi giorni in cui sono sola allora prima di tutto, ehm, una cosa che ho iniziato a fare, è mettere una di quelle luci che hanno degli orari e da mi sembra le 9:00, le 10:00 di sera si accende questa luce soffusa e io tendo a usare solo questo tipo di luci pro non per far abituare un po' gradualmente il mio corpo alla luce notturna, quindi tendo a non accendere le luci grandi, quando posso non sto davanti al computer o al al alla televisione, però ecco molt alcune volte, ehm, ci sto, quindi dipende, però ecco ho adottato questa tecnica, ehm, che se ad esempio mi leggo un libro con questa luce, funziona, prendo sonno molto facilmente. E poi una cosa che mi aiuta, è proprio avere una una serie in sottofondo, ma ti parlo di serie non impegnative, quindi non non ti parlo magari di serie come Trono di Spade o anche film come Star Wars, ecco quasi è un po' troppo.
Mh-mh. Okay. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Okay. Okay, quindi serie leggere? Sitcom?
Sì, le classiche esatto, le s le classiche sitman sitcom che uno si guarda quando mhmm, quando ad esempio non sa non sa che altro vedere, non va di fare, non lo so, di scegliere vari film su Netflix così e quindi ehm, la la la la serie de di comfort e quindi adesso sto dormendo con questo mi sto addormentando con questo sottofondo, metto un timer, ehm, sul computer, e devo dire, non guardando direttamente lo schermo, ma avendo soltanto il sottofondo e mi aiuta. Mi aiuta perché poi non do attenzione alle puntate perché le conosco tutte, quindi
Certo. Certo. Mh-mh. Okay. Certo, ma le le le senti soltanto con con l'udito, diciamo?
Sì, sì, sì, per non proprio per non influenzare, ehm, la vista o meglio per non svegliarmi, ehm, perché più si guarda ecco uno schermo, anche il telefono, semplicemente stare un po' al telefono può mi fa risvegliare. Quindi cerco di di o guardare il vuoto, però lì pure dopo un po' diventa inquietante, semplicemente chiudo gli occhi, ehm, e poi mi mi aiuta molto avere i miei cani vicino, ehm, per addormentarmi. Sono una sorta di antistress, quindi queste so le tecniche principali che utilizzo in questo momento e devo dire che molte volte funzionano, altre volte un po' meno. Ne sto cercando altre.
Certo. Certo. Certo, <chuckles> certo.